Oke oke. Nah, dari mereka main sama Kakak tuh, ada nggak sih, Kak, efek yang s Kakak ngerasain banget nih, dari perkembangan mereka, dari kecil sampai sekarang tuh, jadi apa sih yang berubah, gitu?
Mhm. Oh, ya, jadi yang aku rasain ya dan kalau dibedakan sama anak-anak yang lain mungkin ya, jadi memang mereka tuh betah di rumah, gitu aja. Betah di rumah, kalau disuruh, eee, nginep, itu, sama tante atau sama k di rumah nenek, gitu, nggak mau dia, gitu, karena ya udah emang wilayahnya dia di rumah, dia merasa aman, merasa dicintai, merasa diterima di rumah, gitu, bukan di tempat lain. Kan ada anak yang lebih betah di rumah tantenya kan, ada juga itu, gitu, ya, kayak nggak punya sepupu, gitu ya, waduh, betah banget kalau di rumah sepupunya, nggak peduli, eee, orang tuanya ada di mana. Ada, Kak, kayak gitu.
Mhm. Ah hah. Mmm, Oke oke. Iya iya. Oke. Ya ya. Benar benar bener. <laughs> Iya iya iya. Nah, untuk mendapatkan hal kayak gitu tuh, anak jadi betah di rumah, jadi ngerasa dicintai, gitu ya. Apakah ini ada kerja sama antara kedua orang tua atau kayak, eee, "Oh, s enggak apa-apa deh, istri saya mungkin, eee, sibuk kerja, eee, atau, eee, ya udah, biar saya aja yang main sama anak," atau ini kolaborasi keduanya, gimana tuh, Kak?
Mhm. Oh, pasti itu, harus berdua, Kak, gitu. Jadi memang kalau yang sifatnya main fisik, eee, istriku enggak mau, gitu, kayak main bola itu, aduh, dah, enggak mau dia, karena repot ya nanti kalau dia capek, aduh, suka sakit punggung, apa, segala macem. Nah, tapi kalau main main yang tidak fisik, kayak main kartu, main congklak, eee, mau, "Ayo berempat kita main kartu," gitu, cangkulan, itu bisa, Kak, gitu karena <chuckles> udah gede ya, anaknya udah SD, jadi bisa dia ma diajak main kartu ya, main kartu main kartu jadi bisa kayak gitu. Terus juga kadang-kadang kalau masak itu bareng-bareng, bertigaan, aku nggak ikut kalo masak itu, males juga gitu. Jadi, apa, bikin kue bareng-bareng gitu, mereka bers bertiga itu, memang as a apa, iya, bikin-bikin itu, apa, kayak, apa, goreng-gorengan, keripik-keripik gitu, mhm.
Mmm, oke. Mhm. Oke. <laughs> Iya iya iya. <chuckles> Oh, oke. Mhm mhm mhm. Mhm mhm mhm. Oke oke. Mhm mhm. Iya iya. Mhm, Bener bener bener. Nah, aku penasaran nih, Kak, sebetulnya awal muncul dari kegiatan Kakak ini tuh

Ya kalau ek aku sama istri kan memang sepakat bahwa anak itu kita yang ngurus ya gitu jadi memang apa namanya a tidak pakai ART, ART tuh hanya untuk beres-beres rumah atau apa gitu jadi gak ada babysitter-lah gitu. Heeh, gitu jadi memang, eee, akhirnya ya udah kita yang, eee, ker kita kerja bareng, kita cari uang bareng, ngurus anak juga bareng-bareng gitu jadi akhirnya timbullah keakraban dengan, eee, anak gitu terus juga, eee, yang paling dihindari itu adalah membandingkan, anak yang satu dengan yang lain gitu jadi misalnya kakaknya, eee, nilainya bagus adiknya agak kurang ya udah gak usah dibandingin gitu, "Pokoknya kamu juga bisa nih adek nih," gitu. Cuman ya, "Kamu bisa juga ayo kamu bisa juga," gitu jadi mereka merasa tidak dibandingin dan lebih diterima lebih dicintai gitu ya. Dita
Oke iya iya. Oke iya iya. Mhm mhm. Oke iya. Mhm mhm. Oh bandingkan. Oh iya iya iya iya. Mhm. Mhm mhm mhm, di-support terus berarti anaknya gitu ya Kak, ya?
Mhm.
Oke oke oke nah, eee, kalau kayak gitu nih saya penasaran juga nih, eee, jadi tuh sebenernya mereka, eee, kan kalau dari cerita Kakak tuh, eee, bonding-nya tuh udah dapet banget nih ya, nah sebenernya anak tuh pernah, marah gak sih ke orang tua? Atau ngerasa gak dicintai sama orang tua gitu?
Kalau itunya gak tahu ya kalau masalah apa, kalau marah iya dong pasti ya kan, dia ngedumel apa gitu heeh, ngambek-ngambek pasti gitu, tapi kalau merasa tidak dicintai oleh orang tuanya kurang tahu juga, eee, yang jelas, eee, sejauh ini, masih nempel, masih apa-apa lah, masih bebas bercerita gitu. Karena di rumah tuh kita harus apa, bebas cerita aja kamu ngomong apa aja gak akan disalahin, kamu ngomong apa aja, eee, gak akan dihakimi gitu jadi mereka masih rutin nah itu aja sih acuannya masih rutin cerita masih
Mmm, mhm mhm. Ngambek ngambek gitu ya Kak, ya? Mhm mhm. Mhm mhm. Oke oke. Oke. Mmm, mhm mhm, nah biasanya kalau kalau apa namanya kalau mereka ngambek atau, apa marah kayak gitu tuh biasanya, eee, gimana tuh cara handle dari, Kakak, maupun istri tuh?
Oh.
Agar mereka bisa merasa dicintai lagi gi mungkin kayak anak tuh ngerasa kayak, eee, ah, papa udah gak sayang lagi sama aku gitu atau gimana gitu kan.
Mmm. Ya biasa itu jajan aja jajan <chuckles> es krim es krim <chuckles> karena kan masih kecil-kecil ya Kak, ya gak gak ya SD SD, baru-baru SD gitu ya jadi, eee, masih gampang pakai es krim aja udah inilah luluh gitu, "Ayo jajan es krim yuk," "Ya udah ayo." Ya akhirnya mereka, udah di tempat es krim juga sudah ngobrol lagi sudah bercanda-bercanda lagi gitu, malah lebih apa namanya, lebih sering bertengkar antara kakak adek ini yang hebatnya gitu ya <laughs> sampai, "Oh aku gak mau punya adek," gitu itu bisa gitu masih ada seperti itu.
Oke. Wah, bener bener bener. Mhm mhm. Iya iya. Oke oke. Oke, iya iya iya iya. <laughs>